อ๋อ <laughs>
ใช่ ไม่งั้น เรารู้สึกว่าไม่งั้นน่ะ ถ้ามีธุระอะไรหลังจากเนี้ย ต้องเป็นเราหมดเลยนะ ใช่ เพราะว่าถ้ามีแมวแล้วอะ การไม่มีรถอะมันยาก แล้วยิ่งแมวเด็กมันก็ต้องออกไปซื้อของ ซื้อนู่นซื้อนี่ พาไปฉีดวัคซีน เริ่มแรกอะเนาะ คือเราก็แบบ เราก็มือโปรเหมือนกันนะ เราก็เลี้ยง มาแบบหลายตัว อะไรอย่างเงี้ย ใช่ หลายรุ่นด้วย อะไรอย่างเงี้ย
เดี๋ยวจะเรียกใช้อยู่เรื่อย อย่างงี้ ใช่ไหมคะ? เออ อืม อืม อือ อืม อืม เลี้ยงมาหลายตัว เรารู้แล้ว ใช่ไหมคะ? เออ ๆ เออ ๆ อืม
เราก็เริ่มแบบ โอเคอะ เราก็ป้องกันการที่จะโดนเรียกใช้เรื่อยอีก ด้วยการคิดเงิน <chuckles>
อะฮะ เออ เป็นไงคะ? ป้องกันได้หรือเปล่า? ได้ผลไหม?
ก็ป้องกันได้ ก็ไม่มีการแบบมาแบบว่านู่นนี่นั่น แต่เขาจะชอบมาถามว่า "แกซื้อข้าวแมวหรือยัง? แกจะไปซื้อเมื่อไหร่?" อะไรอย่างเงี้ย
เออ อืม ให้ซื้อมาเผื่อด้วย อย่างงี้เหรอคะ? หรือยังไง? <chuckles>
เราก็จะตอบ แม่ม จะไปด้วย
อ๋อ
เราก็จะตอบเลี่ยง ๆ ว่า เราอะซื้อในแอป แต่จริง ๆ เราเป็นคนชอบไปซื้อที่ร้าน เพราะเราชอบไปเมาท์มอยกับพี่ที่ร้าน
<laughs> เออ <laughs>
เราก็แบบ เราก็เลยมองว่าเนี่ย คือการที่เราใจดีอะมัน แบบไม่หวังผลตอบแทนอะ สุดท้ายแล้วอะมันอาจ ถ้าเจอคนดีมันก็คือเจอคนดีอะคุณ แต่ถ้าเจอคนที่แบบ อือ
อือ อืม อะฮะ ๆ รู้สึกว่า เออ เป็นไง? <chuckles>
ใช้ความหวังดีของเราในการแบบ อย่างเงี้ย มันก็ มันก็ไม่ ไม่ควร เออ
ฟุ่มเฟือยเกินไปหรือเปล่า? เออ ใช้แบบฟุ่มเฟือยเกินไปหรือเปล่า? อย่างงี้ไหมคะ? อืม
ใช่ แล้วพอเอาแมวมา เกิดไร ขึ้นรู้ไหม?
เป็นยังไง? เอามาเลี้ยง เขาเอามาเลี้ยงแล้ว ใช่ไหมคะเนี่ย? เออ เป็นไงบ้าง?

เราก็ไม่ได้พูดอะไร เราก็ อ๋อ แล้วสักพักเขาก็โทรมาว่าแบบ "แก ๆ MRT อะ มันเอาแมวขึ้นได้ไหม?" อะไรเงี้ย เราก็แบบ "ไม่ได้จ้า MRT บ้านเราไม่เหมือนต่างประเทศ ต่อให้เอาใส่กรง ใส่อะไร ก็ไม่ได้ ไม่ให้เลย"
เออ ๆ เออ อ๋อ ไม่ได้เหรอคะ? อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ อันนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะ? อ๋อ อืม อา
ไม่ได้ ไม่ให้ คือเขาเข้มงวดมากเรื่องสัตว์เลี้ยง อะไรเงี้ย แต่ว่าเขาบอกว่า อนาคตอะอาจจะมีเปิด เขาเรียกขบวนสัตว์เลี้ยง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อะฮะ ๆ อืม ๆ ๆ
แบบขบวนเนี้ยสัตว์เลี้ยงขึ้นได้ คนธรรมดาก็ขึ้นได้ ไรเงี้ย แต่ว่าตอนเนี้ยอะไม่ได้ ไม่เหมือนต่างประเทศที่แบบ แค่ไม่โดน เท้าไม่โดนพื้นน่ะได้ แบบเอาใส่กระเป๋า อะไรอย่างเงี้ย ใช่
อืม ๆ เนาะ ใช่ไหม? เออ ต่างประเทศนี่สามารถเอา หมายังเอาขึ้นได้ ใส่กระเป๋าขึ้นได้ ไรเงี้ยเนาะ แต่บ้านเราไม่ได้ใช่ไหมคะ? อืม เออ ๆ ๆ
ใช่ แต่ของไทยอะไม่ให้เลย ทั้ง ทั้งข้างบน ทั้ง BTS แล้วก็ MRT อะไรเงี้ย เขาบอก อ๋อ มันขึ้นไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ย แล้วบ้านเราอะเอาจริง ๆ ก็คือ MRT อะมาไม่ถึง หมายความว่า MRT มาถึงครึ่งทาง แล้วอีก 15 โลอะจะต้องนั่งไม่รถเมล์ก็นั่งแท็กซี่ หรืออะไรก็ ก็แล้วแต่ที่คุณจะสบายใจอะ ใช่ เราก็บอกว่า เออ ไม่แน่ใจ เราก็พยายามไม่ตอบ เพราะเรารู้แล้วว่า เธอเป็นคนแปลก <chuckles>
อ๋อ เหรอคะ? อืม อือ อืม อืม ๆ ก็ยังไม่ถึงอยู่ดี อะฮะ เออ ๆ อืม อือ เหมือนเขาแบบ <laughs> เหมือนเขาพยายามจะแบบว่า เออ ใบ้ว่า อืม มารับหน่อย ประมาณนี้หรือเปล่าคะ? ใบ้ ใบ้มา <chuckles> เออ อยากให้มารับ อย่างเงี้ย อืม
อืม ๆ อะไรอย่าง อะไรแบบนี้ เราก็แบบ เราก็แบบว่า "ค่าแท็กซี่เท่าไรนะ แกว่าค่าแท็กซี่จะเท่าไร?" อะไรแบบ เราก็เริ่มไม่อยากตอบแล้ว เพราะเราก็รู้แล้วว่าเขาจะมาทางไหน? อะไรเงี้ย สักพักเขาบอก "แก ถ้าเรานั่งแท็กซี่ไปอะมันตั้งเท่านี้เลยนะ" อะไรเงี้ย เราก็บอกว่า เราก็เลยแบบหงุดหงิด เราก็เลยบอกว่า คือเราอะสงสารแมวด้วยไม่ใช่อะไร ไอ้แจ๊คก็บอกว่าอย่ารับเลี้ยงเลย เธอเป็นคนแบบ <chuckles> แปลก ๆ คือเราไม่คิดว่าเขาจะใส่ใจแมวขนาดนั้น นึกออกเปล่าตัวเอง แล้วก็ อืม แล้วเขาก็บอกว่า "ค่าแท็กซี่นะเท่านี้" เราก็บอกว่า "เราลดให้ 20% กด Grab เลย Grab เท่าไรอะลบ 20"
อือ ๆ เออ ๆ เออ ๆ เออ ๆ <giggles> เออ ๆ ๆ ๆ แล้วยังไงคะ? อะฮะ เออ <chuckles> สรุปแล้วเขาเอามายังไง? <chuckles>
อา เขาบอก เราก็ไปรับ เราเก็บเงิน ด้วย

อะฮะ ก็คอย ค ค่อนข้างที่จะระวังตัว ใช่ไหมคะเนี่ย อืม อ๋อ
อืม ก็ ระวังตัวอยู่ แต่วันนี้ก็พลาดไง <chuckles>
อ้าว! ยังไงคะเนี่ย?
คือวันเนี้ยเราจะออก ไปซื้อของที่ห้าง ใช่ไหมคะ แล้วปรากฏว่า เอ่อ เขาอะยืนอยู่หน้าบ้านพอดีแล้วเราไม่ได้สังเกต อะไรอย่างเงี้ย เขาถามว่า "เราจะไปไหนเหรอ?" เราก็บอก "อ๋อ จะไปซื้อของเข้าบ้าน" เขาบอก "โอ้ ไปด้วยสิ ๆ" อะไรอย่างเงี้ย แล้วคือเราอยู่ชุดนอนไง เราจะอ้างว่า อ๋อ เดี๋ยว ซื้อของเสร็จจะไปนู่นมานี่หนอกก็ไม่ใช่ไง ตัวเอง
อะฮะ ค่ะ อือฮึ อืม เออ <laughs> เออ เออ ก็ไปด้วย ใช่ไหมคะ อะฮะ <laughs>
เราเป็นคนชอบออกจากบ้าน ใช่ เขาก็บอก "เออ ก็ไปด้วย" อะไรอย่างเงี้ย แล้วระหว่างทางเขาก็เป็นผู้โดยสารที่ชอบพูดเหมือนเป็นคนขับ อะไรอย่าง เงี้ย
อือฮึ <laughs> เป็นผู้ช่วยขับ อย่างเงี้ยค่ะ ว่า "เออ ขับอย่างโง้นสิ อย่างงี้สิ" เหรอ คะ? เหรอ? แย้วไย?
ใช่ เราก็เริ่มหงุดหงิด ด้วยความที่เราก็เริ่มรู้สึกหงุดหงิดเขามาสักพักแล้วอะเนาะ ด้วย ด้วยใจเราอะเราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบ อืม <tsk> การช่วยอะไรคนเนี่ยมัน มันยากเนาะ ที่จะแบบว่าให้มันได้ผลออกมาที่ดี เหมือนกับว่าช่วยไม่หวังผลตอบแทนก็จริง แต่ว่าก็หวังว่าเขาจะรู้จักประมาณความช่วยเหลือ รู้จักแบบผู้ดีกับเรา เฮ้ย รู้จักขอบเขต ใช่ หรือแบบสมมุติ เราขับรถอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เป็นคนปุบปับระดับหนึ่ง เราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบางทีก็แบบ map มันบอกทางนี้ แต่เราอยากไป ทาง นี้ อะไรอย่างเงี้ย ก็จะแบบ "ทำไมไม่ไปทางนู้น แล้วทำไมมึงหลอดนี้ ทำไมจอดรถชั้นนี้?" อะไรเงี้ย "แล้วถ้าเราซื้อของเราจะวางยังไง?" เราก็แบบเธอก็ขับมาเองสิ วันหลัง <chuckles>
คะ อะฮะ เออ อืม อืม อืม ๆ อืม รู้จักขอบเขต เออ อะฮะ อืม ๆ อืม อือฮึ อืม <laughs> โอ้โฮ นี่แสดงว่าคุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากเลยนะคะเนี่ย เออ ในเฉพาะแบบว่าบางคน คือแบบเพื่อนบ้านที่แบบ เอ่อ ยังเข้ากันไม่ได้ขนาดเนี้ย แต่ก็ยังมีความอดทนยับ ยั้งชั่ง ใจได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ย เออ อือ ๆ ๆ
ใช่ คือสุดท้ายเราก็เป็นคนที่คิดว่าสุดท้ายแล้วมัน ก็คือเพื่อนบ้านที่มันต้องอยู่ด้วยกันอีกนานเนาะ ถ้าเราไม่ได้ถูกหวยไปเสียก่อน อะไร <laughs>
อา ใช่ ใช่ ๆ ดีแล้วล่ะค่ะ ดีแล้ว แหมวันนี้ขอบคุณ มาก ๆ เลย นะคะที่แบบว่า เออ มาแชร์เรื่องเพื่อนบ้าน แล้วก็น้อง แมว น่ารัก ๆ เรื่องแบบเนี้ยค่ะ ถ้าวันไหนว่าง ๆ เนี่ยเราต้องแบบ เออ มาคุย แล้วก็มาอัพเดทเรื่องน้องแมวอีกนะคะเนี้ย
โอเคค่ะ